Tutta bianca, la cover, con disegnate le costellazioni argentate, stampate i argentate. Molto bello, bellissimo e molte illustrazioni, ehm, non è il tipico libro è un libro molto specifico, cioè parla soltanto di universo, costellazioni, nebulose, nascita e morte di una stella, ehm, fenomeni che si possono osservare nel cielo, stelle cadenti, tipologie di stelle. Ehm, veramente bellissimo.
Mh. Ah. Ho capito. Ah. Sì. Okay E e vabbè, e e quindi, mhmm, diciamo com'è? La la la da da cosa è stato, ehm, scaturito quindi questo interesse? Te lo ricordi?
Mah, di preciso ho sempre avuto una tendenza a interessarmi all'osservazione delle costellazioni. Avrei voluto osservare da vicino quelle più piccoline, perché mi affascina tantissimo il vedere queste stelle, ehm, molto ravvicinate a creare dei disegni geometrici, quindi mi piacciono molto le piccole costellazioni.
Mh. Mh. Oh, capi
<smacks lips> Ehm, lontano dalla luce <sucks teeth> della città, si può osservare, e io ormai le so riconoscere
Ah, ho va ti sei fatta una un mhmm, una una una un'ampia conoscenza. No, io la pola la stella polare sì, però le altre no. <chuckles>
<chuckles> Sì. È stato un No? Ah okay, almeno saper riconoscere l'Orsa Maggiore, l'Orsa Minore per me i 2 Carri, ehm, lo trovo molto affascinante, perché hanno questa forma, ehm i 2 Carri 1 grande e 1 piccolo, forma di trapezio, ecco, ed è abbastanza perfetta da osservare, molto, molto geometrica. Mhmm
No dai, fino a lì ci arrivo anch'io. Mh, okay. Sì, è forse la più semplice da individuare, proprio quella lì. Ehm
Eh, sì.

E quelli arabi in qualche posto particolare o sono un po' distribuiti un po' dappertutto?
Ma Emirati, Kuwait, insomma anche Qatar, mhmm, tutta la provenienza è una loro è qualcosa che fa parte della loro cultura no, oserei dire qualcosa di innato.
Ah. Di là, mh. Sì.
Ehm, quindi curiosare tra la loro storia è stato è sicuramente interessante per tutti, anche a livello di cultura generale, non necessariamente, mhmm, per qualcuno che è appassionato di profumi o per qualcuno che lavora nel mondo dei profumi, sì.
In generale, cioè cioè dai, ma dimmi una cosa una una una cosa che hai scoperto e che non te l'aspettavi su questo argomento, una cosa dice: "Ma va da ma guarda un po'."
Ma, sì. Ho scoperto che 1 grammo di oud, quindi di resina di albero oud, ehm, al peso, ehm, costa tipo 10 volte l'oro, il del met il metallo prezioso. Sì. Sì, sì, sì.
Mh. Uh, addirittura. Ah, deve essere difficile da estrarre allora o qualcosa del gene
E Mhmm, no, vuole molto tempo per originarsi.
Ah okay. Mh, gli alberi giovani non la fanno e quindi bisogna aspettare che siano alberi un poche un pochino datati.
Vuole molto, molto tem Eh, c'è da aspettare anche 50 anni perché si crei una quantità sufficiente da poter essere utilizzata. Poi ovviamente va tutto monitorato, tenuto sot tenuto sotto controllo perché l'albero si può ammalare in quanto, ehm, è stato inciso e quindi la resina che l'albero crea all'interno dell'incisione è è la resina di oud. Quindi
Ah, okay. Boh, utilizzabile. Certo. Mh. Ho capito quindi è le è il tempo in quel caso lì, il fatto che, mhmm, ehm, ehm, sia così costoso dai. Vabbè.
Sì. Ehm, come il parmigiano reggiano, più è stagionato più costa. <laughs> Sì, quello stagionato 30 mesi, al chilo va più caro.
Cioè, e meglio. <laughs> Ho ho capito. E certo, cer Vabbè, oh, ti ringrazio di avermi dato queste notizie su questi 2 argomenti e spero di risentirti ancora.
<chuckles> Grazie a te. È stato un piacere, ciao.

Sì, mi è capitato in campagna di osservarle da ragazza, campagna di nonno. E poi m'è capitato in Africa, ehm, in spiaggia che era poco illuminata la sera, la spiaggia del resort e le ho viste tutte praticamente ribaltate, perché dall'equatore all'altezza dell'equatore, c'è una prospettiva diversa delle stesse costellazioni, quindi erano come girate come se il cielo si fosse ruotato di
Eh. Sì. Sì. Eh. <chuckles> Dalla dall'altra parte. Ah, ho capito.
Uhm, sì, no dì di 90 gradi per la precisione. Se non erro, si vedevano tutte, si vedevano tutte benissimo, ehm, però consiglio di oss cercare di osservarle in una notte di luna non piena, perché altrimenti la luce che riflette la luna le cancella, ecco, la visione.
Ah. Ah-ah. Eh, 0, certo. Certo, no, no, uhm, la proprio la all'opposto diciamo, a 14 giorni dopo la luna piena. No, è così mi pare. Giusto? E
Ehm, se non erro, sì se non erro, sì. E quando c'è luna piena, invece è un disastro. <chuckles>
Luna 0 eh, no, no. No non non le non le vedi, certo. Quindi, in campagna e uhm, e quindi senza luna, giusto? Quello è il mote mo mo momento miglio ehm, uhm
Esattament senza luna e e
Io le ho viste così, in mezzo al deserto <chuckles> di di notte, senza luna piena. È qualcosa di di non raccontabile. È una cosa meravigliosa. Se gio se la giornata è limpida ovviamente, perché se ci sono le nuvole ti freghi lo spetta però se è stata una giornata limpida è meraviglio ho capito, dai, ehm, senti e quen questo tipo di, uhm, di cose è condiviso con qualcuno? È una passione solo tua? Non so.
Wow! Ma immagino. Certo.

Ah, le usano, mhmm, però, ehm, ci deve essere dietro un naso, quello di un profumiere che solitamente è nato e cresciuto in quei posti e ha studiato, ehm, la chimica dei profumi in quel posto, venendo influenzato dalla religione, dalla cultura, dalla storia e dalla tradizione di quel posto. Da lì nasce quel profumo. Ecco perché sono così diversi i profumi orientali da quelli occidentali. Poi poco prima della moda dei profumi arabi, andavan di moda i profumi molecolari, quindi
Ah. Mh-mh. Ah. Mh. Oddio, come come cosa sono i profumi me moleco
Ehm, praticamente i profumieri hanno iniziato a giocare con la manipolazione delle molecole e a creare nuove essenze che non danno né di frutta, né di verdura, né di muschio, ma, mhmm, c'è libera associazione. Si creano, mhmm, degli accordi molecolari, quindi u un insieme di odori
Ah. Sì. Okay.
che poi combinati a loro volta, ehm, insomma
Generano qualcosa di nuovo che non è non app che non che non assomiglia a quella a alla roba passata. Cioè, non è quindi l'unione del bergamotto con il ehm, con l'olivo, per dire, ma è una una cosa completamente nuova, ho capito.
danno vita Esa No. No. Assolutamente no. Molecole. E ancora prima dei profumi molecolari hanno iniziato ad andare di moda i profumi di nicchia, quindi <sucks teeth> delle, mhmm, linee di profumo, ehm, più costose di quelle classiche delle varie aziende famose, create apposta per chi voleva indossare dei profumi un po' più pesanti, un po' più diversi dal solito, dei profumi disconosciuti, cioè che non fossero molto conosciuti come, che ne so, "Sì" di Armani, no?
Dai. Mh. Sì. Mh. Mh. Dai. Certo, qualcosa di di insolito. Ah, sì, sì qualcosa di insolito, no, no.
Sperimentazione, mhmm, per chi voleva provare cose nuove, non il solito gelsomino, ehm o magari in combinazione con più ingredienti e da lì un costo maggiore. Quindi, anziché creare un profumo con 9 ingredienti, crearlo con 20.
Eh. Sì. E